Oo yung may coconut, tapos palagi kong oo, tapos ayun, parang, ah, may may time may time na parang na nasa work siya, tapos sabi ko, ah, nung pag-uwi niya wala ako kasi pumunta ako, nag naglakad ako, lumabas ako, tapos, umalis ako sabi ko "Maglalakad lang ako, magpapahangin." Char! Kaya ayun, tinawagan niya ako tinawagan niya ako, sabi niya "Saan ka ba? May surpresa ako sa 'yo may surpresa ako sa 'yo." Tapos, sabi niya oo oo oo, hindi, sinundo niya ako, sinundan niya ako, tapos naglakad ako papuntang mall. Eh, ang ang mall dito sobrang layo mga 30 minutes ata yung nilakad ko. Tapos, sabi niya, "Saan ka ngayon?" Tapos a sabi ko naglalakad ako, ito nadadaanan ko yung a ganito na na store. Tapos na-shock ako, may biglang kotse na umano sa harapan ko, siya pala. Sabi niya tapos yu parang, ah, sweet naman parang small ge gestures lang ba na ano parang, ah, sinundo niya ako tapos yung sa sasakyan na sabi niya, "Pili ka, left or right?" <chuckles> Sabi ko, "Ha? ano 'yan?" May surpresa daw siya, tapos yung isa ka kabilang kamay chocolate y yun tapos yung sa kabila mogu mogu. Tapos hindi inaano inaano ko siya parang tinuturuan ko siya ng mga mga mga Filipino na mga words ba, mga "Charan!" <chuckles> mga ganun. So, sobrang ano ko, parang mga small ano lang, parang nakaka nakaka nakaka nakakatuwa din, parang hinuhuli niya yung kiliti mo, ano yung mga ano yung mga gusto mo, oo, oo. Ayun.
Masarap 'yon. Umalis ka? Mm. Mm. Dali-dali umuwi. Hmm. Mm. Mm. Mm. <chuckles> Mm. <chuckles> Gusto mo? Mm. Buti naman na ano, uhm, willing naman din siyang mag-adjust sa 'yo, kasi siyempre, ikaw nag-a-adjust ka diyan. 'Tsaka parang ginagawa niya para, kung ano yung magpapasaya sa 'yo, talagang hinanap niya yung mga gano'ng pagkain, alam ko mahirap hanapin 'yan diyan, parang malayo, kumbaga parang may store ng, <clicks tongue> ano mga Filipino foods 'tsaka mahal. Oo kasi siyempre papatungan nila yun.
Oo. Oo. Oo, tapos ang mahal pa, tapos gusto ko yung Indian True, gusto ko ng Indian ano, Indian mango. Tapos ang mahal dito, kasi per piece, sa atin per kilo, yung per piece yung mangga nila ₱150 sabi ko, "ha!?", sa Pilipinas p'wede mo lang 'tong kunin sa ano sa puno puno, oo, ang mahal talaga dito, parang <tsk> yes na lang, pero sabi nila 'pag nandito ka h'wag mo nalang i-convert, kasi para hindi ka masaktan. <laughs>
Mm. Ah, oo. Mm. Kunin sa puno. <chuckles> Oo, totoo nga daw, eh, yun din naririnig ko, eh. <chuckles>
Oh, tapos yung mga biscuit na jolly nasa ₱200. Ha? ₱57 lang 'yan sa Pilipinas. <laughs>
Oo. Kaya nga, sobrang magpatong yung mga ano diyan ng ano eh, ng presyo.
Oo, ay maraming salamat sa time mo ha, nag-enjoy ako. Ba-bye Ba-bye. Ingat.
Sige, salamat din, ako din, ba-bye, ingat ka diyan.